Anladım. Ya, oyun için çok zor diyorlar. Eee, sence öyle mi peki? Yani böyle kardeşinle Tamam sohbetinle iyileştiriyor belki geliştiriyor ama birbirinize böyle kızdığınız zamanlar ya da böyle küstüğünüz zamanlar oluyor mu oyun oynarken?
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Hay, birbirimize girdiğimiz anlar bile oluyor. <chuckles> "Şunu doğrasana, şunu düzgün yapsa, tabağı getir ordan, hayır sen pirinçleri haşla." falan derken ya, o kadar birbirimize girdiğimiz anlar da oluyor ve sonra diyoruz ki, "Ya, pardon sana bağırdım." O diyor, "Pardon ben de bağırdım." <chuckles> O yüzden toparlıyoruz sonunda ama yine de aile saadetidir ya, olur öyle şeyler.
<chuckles> Hı. Hı. <chuckles>

Anladım. Eee, peki bu mesajlaşma, eee, aile iletişiminde bir fayda sağlıyor mu? Yani, şimdi, "Yurt dışında yaşıyorum." dedin ya görüntülü konuşmak tabii güzel ama bir de, "Kız kardeşimle de aram iyi." dedin. Eee, işte gün içerisinde mesajlaşarak bu iletişimi daha kuvvetlendirebiliyor musun? Yoksa yani teknoloji aslında senin böyle, iletişimini biraz daha az, eee, negatif etkileyen bir durum
Hı hı. Hı hı. Aslında çok iyi etkileyen bir durum, çünkü kız kardeşimle ikimiz yan yana geldiğimizde bazen o kadar, eee, dinleyesimiz olmuyor ki birbirimizi <chuckles> yani mesaj ataraktan iletişim kuruyoruz. Ben başka odada, o başka odada birbirimize mesaj atıyoruz ama yan yana gelince, bilmiyorum niye, bazen tahammül edemiyoruz. O yüzden mesajlaşmak iyi olabiliyor.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Ha. Anladım. Hı hı.

Hıı. Hıı, evet. Çok bayılırım. Bayılırım yani. Hele ki yeni bitirdiğim bir diziyse, filmse, hele ki yeni bitirdiğim bir kitapsa. Çünkü ben beynimden direkt siliyorum. Eee, 1 hafta önceki şeyi direkt silerim. O yüzden hemen bitirip, böyle, şey olurum, "Hemen çıkayım da, böyle, bugün ne yaptığımı hemen bahsedeyim." Bitti çünkü. Bir de spoiler da yiyemem. E o yüzden, eee, yani, onun Türkçesi ne bilmiyorum maalesef. <chuckles>
<chuckles> Evet. Hıı. Evet. Hıı. Hıı. <chuckles> Anladım.
Yani, öyle bir durum da olmayacağı için direkt bahsetmeyi çok severim. Öyle şe
Anladım. Ya, aslında arkadaşlarına bahsediyorsun ama, şimdi, işte, "Kardeşimle aynı evde yaşıyorum." dedin. Peki, onunla paylaşıyor musun? Çünkü, hani, ailenle şimdi, eee, yurt dışında olduğun için tabii görüntülü konuşup da çok filmden bahsetmiyorsundur diye düşünüyorum ama, hani, kardeşinle böyle şeyleri paylaşıyor musun?
Hı hı. <giggles> Ya, paylaşırım. Şöyle paylaşırız; gerçekten çok sevdiğimiz bir film ya da dizi olmadıkça birbirimizi meşgul etmeyiz o konuda da. Çünkü <chuckles> yani, şey olur; e "Sen niye beynimde şimdi boş yere bir bilgi yığını oluşturdun ki?" falan olur. Bahsetmeyiz o kadar çok. Ya, çok fazla etkilemedikçe yani o dizi, film ya da kitap.
Hı hı. <chuckles> Anladım. Hıı.